Sim, não, exatamente. Às vezes, assim, eh a única coisa que eu faço porque é levar o meu filho no cinema de vez em quando, entendeu? Daí é com direito a a pipoca também, tipo, é um prazer, né?
Então uhum. Uhum. Aham, claro. Mas eu acho que você é, não, mas eu acho que você tem que ter um tempo pra você, também, né. Então, eu acho que você pode falar, eh, primeiro você fala sobre re questões financeiras num geral, né
Mas, dói. Custa. Uhum. Uhum.
e e aí você joga pra vocês tentarem pensar numa solução. E aí você pode até já vir com algum tipo de solução: "Ah, eu pensei que a gente podia dar uma reduzida aí em algum" sei lá, você não co coloca algum tipo de de lazer: "Ah, se a gente viaja 3 vezes ao ano sei lá, de repente, se a gente viajar só 1 vez".